Itu tuh sudah, eee, menjadi 1 bagian atau yang sangat melekat dengan diri kita sebenarnya. Jadi nggak usah dikaitkan dengan, wah, ini harus spiritual, ini harus eee, kita harus melalui proses meditasi, proses fokus yang panjang gitu. Nggak usah. Sebenernya itu mulai aja dari kesadaran dan melakukan hal-hal yang kayak misalkan, eee, ngelakuin sesuatu tuh one task mode gitu. Jadi kayak jangan multitask, tapi kayak udah cobain fokus dengan one task mode tadi. Kemudian apa, eee, slowship gitu. Menge mengerjakan sesuatu tuh kayak pelan-pelan tapi me dengan menggunakan kesadaran yang penuh, artinya peran otak itu tuh dikasih, mmm
Mhm mhm. Mhm. Mmm, wah. Mhm mhm. Oke. Pelan-pelan. Mhm mhm.
kemutlakan gitu loh supaya kita melakukan itu dengan kesadaran penuh gitu. Jadi ya supaya orang tidak terlalu fokus dengan, wah, ini spiri harus spiritual enggak enggak sebenarnya, enggak harus spiritual, tapi mulai dengan yang sepele-sepele aja, slowship, kemudian one task mode, gitu-gitu sih paling.
Iya. Mhm mhm. <chuckles> Mhm. Hmm, kebayang sih dan itu tuh, Kak, problemnya ya atau masalah utamanya orang tuh kalau ngomongin meditasi pasti langsung yang bersifat terlalu dalam seperti itu loh. Padahal di hal-hal sehari-hari, di kegiatan sehari-hari yang kecil aja tuh itu udah termasuk mindfulness jika kamu mempraktekkan hal itu tuh memang dengan baik ya. Contohnya kayak tadi ya, eee, pelan-pelan minum air, pelan-pelan makan gitu, pelan-pelan jalan kaki, menikmati udara sekitar, wih. <tsk> Aduh setuju setuju, mhm.
Mhm. Tul. Mhm mhm. Ah, iya, bener, betul. Tapi memang untuk menajamkan itu bisa menggunakan cara meditasi, walaupun se walaupun sebenarnya cara meditasi itu ada grade-nya gitu loh. Ada latihan yang kayak simple-simple dulu, bukan yang sulit banget kok sebenernya. Mhm.
Betul. Mhm mhm. Langsung heeh, bukan yang langsung ini ya, berse bersemedi gitu ya. <laughs> Aduh terima kasih banyak lho, Kak, atas waktunya ya, kapan-kapan kita ngobrol lagi ya!
<chuckles> Nggak nggak nggak nggak. Iya. Oke, sama-sama!